Ehm, volevo chiederti ma a te co cosa piace di più dell'arrivo della primavera?
Allora, l'arrivo della primavera per me sembra un risveglio, un risveglio generale <chuckles> anche delle persone.
Mh. No. Ah, anche delle persone dici? Mh.
Anche delle persone sì, perché come per me vivere l'inverno, insomma, è come vivere un po' in letargo, no. <chuckles> Ehm, sì quel fatto insomma di stare più tempo ricchiu rinchiusi ne ne n 4 mura, che possa essere la casa che possa essere anche un posto ehm, e che ne so, uscire fuori ma stare al chiuso, no. Al chiuso, al riparo, ehm, le giornate insomma che, mhmm
Letargo? <chuckles> Ho capito. <chuckles> Mh. E poi comunque al chiuso stai, certo. Mh.
che che che finiscono presto, che sono più corte, quindi questo buio, no, queste piogge, st'aria, ehm, con la primavera insomma, ehm, c'è un risveglio generale perché, insomma inizia a a a vedersi più spesso il sole, a sentire proprio nell'aria, no, i vedere il tepore sulle spalle certo. I i prati fiorire, gli alberi che che che rinascono, no, che iniziano a spuntare le nuove foglie, ehm
Eh certo. Certo, Mh. Eh, il tepore sulle spalle, no, del de del del sole che batte. Mh, indubbiamente. Cer Beh, ma ma tu co c che mhmm, come cambi le a tue abitudini quando quando ca quando arriva la primavera?
Beh sicuramente iniziare a godersi di più l'ambiente esterno, meno quello sicuramente, insomma, dopo u questo periodo, ehm, di di di stare fuori inizia div diventare ehm, dentro chiuso insomma, ehm, inizia proprio a diventare piacevole, proprio un'esigenza di uscire fuori a respirare un'aria diversa no, in qualche modo, ehm, poi
Mh. Sì. Ma non so, ad esempio ti alzi be prima? Ti alzi dopo i in primavera? Ci hai fatto caso?
Ma, gu guarda, ehm, re relativamente l la l'alzarsi più o meno coincide è sempre uguale, perché comunque ti a ti alzi più o meno sempre sel solito orari insomma, a seguito delle tue esigenze lavorative, familiari, no, quindi diciamo quello non cambia. Cambia più che altro quello, mhmm, ehm, dopo cioè nel momento in cui tu, ehm, preferisci magari, che ne so, appena hai l'opportunità, ehm, che ne so, o se hai del tempo libero o il weekend magari, godersi del tempo fuori, quindi magari la passeggiata che possa essere al mare o in campagna, quindi godere proprio del cambiamento dell'aria de de del paesaggio, perché comunque assume un aspetto diverso, l'arrivo delle rondini per esempio mi viene in mente quello che, mhmm, ehm, si iniziano a sentire insomma questi stormi, no, di di rondini che ti
Ah okay. Okay. Ah. Mh. All'aperto, mh. Sì. Ah-ah. Hai fatto caso alle rondini, ehm, in questa particolare che ar sembra che arrivino alla spicciolata ma vanno via tutte insieme.
Sì, sì, sì. Fatti c'è il detto, no, "u una rondine non fa primavera" nel senso che <chuckles> eh, può capitare <chuckles> di vedere qualche rondine isolata ma ancora non è segno proprio della de del pieno della stagione, no, quindi sì. Poi, quando vanno via ad un tratto, tu da un giorno a un altro, non vedi più più nessuno, vedi che so' andate via, eh sì, perché
Ehm, hai fatto caso? Ah, eh esatto, esa <chuckles> anche anche per quello. Eh. Ah, ah. Eh. Fanno questi grupponi esagerati di di di di di uccellini e se e se ne vanno. E senti ci c c'è invece qualcosa della primavera che ti dà fastidio?
Eh sì, magari <chuckles> Uhm S non non mi viene nulla in mente, cioè, mhmm
Che ne so, magari magari sei allergico al polline, <chuckles> che ne so. <laughs>
Beh, sì, ma, n per fortuna non non in sono allergico a diverse cose, ma non in maniera grave, ehm, infatti prendo anche il mio dottore, insomma, ha consigliato l'antistaminico da prendere in periodi dell'anno, ma non ho mai sofferto in maniera grave, diciamo, di di forme di allergia, ehm, quindi per me è indifferente primavera, inverno, non no non soffro di particolare allergia, no, assolutamente, sono diciamo più gli aspetti positivi.
Mh. Ah, okay. Sì. Ottimo, mh. Che magari magari invece che c'è più traffico, appunto, nel weekend quando vuoi andare via?
Ehm, magari quello sì, magari quello sì, perché <chuckles> la gente inizia ad uscire di più, no, e quindi, sì, si si vedono le strade più affollate, anche i i posti all'aperto perché, uno per esempio come me che è amante del mare, ehm, non perde occasione neanche d'inverno di fare di fare una passeggiata, no, quindi ti accorgi che insomma i tempi sono cambiati quando tu in quelle strade inizi a vedere molto più traffico o sulle spiagge inizi a vedere, ehm, passeggiata
<chuckles> Eh, eh quello Eh. Eh. E per andarci, e cer eh cert Ah-ah. <coughs> E tu hai hai hai fatto caso se in primavera sei più irascibile o più sereno?
Ma molto più sereno, molto più sereno. A me proprio il calore mi dà proprio l'energia giusta a anche fisicamente oltre che mentale, io fisicamente m mi accorgo ad esempio che il freddo lo soffro, per me è una sofferenza. Il caldo invece a differenza, ehm
Ah. Eh. Anche il caldo intenso? Anche il caldo intenso? Ah sì? Mh.
no Sì, sì, sì, sì, anche perché con il caldo, ehm, okay, se sei al mare ti vai ti butti in acqua, se se hai caldo e sei in casa dici: "Okay, mo' mi faccio una doccia." O comunque e e e e tamponi: "Mi mi bevo qualcosa di fresco." Ehm, in qualche modo, no. Mentre il freddo mi dà proprio sofferenza, ma anche a livello fisico.
Eh certo, qual qualcosa rimedi? <chuckles> Ah, ma dicono e dicono i russi che è perché sei vestito male, non perché fa troppo freddo eh.
Ma, può essere pure, perch
Eh, ehm, hai sentito questo detto, no. I russi dicono che <chuckles> i russi dicono che n n non è non è che fa troppo freddo è che tu ch che non sei vestito in modo adeguato, no. <chuckles> Hai ragio
Eh no, uhm, sinceramente no, va E vabbè ci credo loro si si sembrano de de bu de u cioè si <chuckles> si mettono gli orsi sopra cioè pure ne in testa per dire, no, cioè io no non mi ci rivedo così. <chuckles>
<chuckles> E quindi E sen e ce l'ha e ce l'hai un'immagine che proprio dici: "Ah questa è primavera?" mhmm
Beh sì, ehm
Ah, com'è? Com'è la primavera?
Immagine di quando già ti alzi la mattina ti af uhm, io ho l'abitudine la pri u una delle prime cose che faccio è proprio guardare dalla dalla finestra o dalla porta, che comunque è a vetrata, ehm, di guardare fuori quindi ti accorgi già insomma
Ah. Sì. Mh, e e e Ah, uhm, s m'è venuta un mente un'altra cosa anche, e c'è un uhm, un profumo, un profumo che appunto dice: "Ah, è arrivata la primavera." Oppure: "Questo profumo mi fa pensare alla primavera"?
da da dal sole, da Mh-mh. Sì, assolutamente, è è proprio il nascere di tanti fiori, insomma guardare questi prati strapieni di di di fiorellini, di tanti colori, insomma tutti i colori che ci circondano, ehm, di conseguenza danno dei profumi proprio nell'aria, no, ehm, è più
Mh-mh. Mh. Ma non hai un u uno in particolare che ti fa pensare specificatamente a quello?
No, il profumo dei fiori, fondamentalmente quello, dei fiori sì, poi anche perché comunque ci sono de dei fiori che sono anche de dei fiori degli alberi, ehm, i fiori di pesco per esempio che si iniziano a preparare no, quindi, che si oltre l'immagine c'è proprio l'odore nell'aria no, di di questi profumi, di tanti fiori, di tanta vegetazione che che sta nascendo, no, proprio in quel momento dopo queste foglie secche, 'sta cosa 'sti alberi, mhmm, quasi morti, no, gli danno que quel senso di tristezza insomma, c'è proprio una una rinascita, un e e viene percepito anche dagli odori sicuramen la vegetazione
Eh. Okay. Sì. Mh. Cer Mh-mh. Eh sì. Eh vabbè però c'è anche l'aspetto negativa, cominciano le zanzare, cioè, o no? <chuckles>
Guarda, uhm, sì, ecco, ecco, forse mi stai facendo riflettere su ecco, una cosa sicuramente più fastidiosa possono essere gli insetti, sì, quello sì, perché iniziano a sicuramente <chuckles> sono belli, poi di insomma, ehm, e poi iniziano a circolare quelli che insomma di conseguenza ci sono gli insetti che insomma sono una bella rogna <chuckles> in qualche qualche situazione perché magari ci devi combattere no, pe' cacciarli via. Ehm, quello sì quello sì effettivamente sì. Op
Eh. Ah-ah. I i i in inverno son belle quieti e invece in primavera. <chuckles> Eh una bella scocciatura. <chuckles> Il cambio degli armadi ad esempio, le donne invece ico dicono il cambio degli armadi che è un problema della primavera. <chuckles>
Eh vabbè le donne comunque dai, cioè i i loro problemi <chuckles> sono sempre <chuckles> insormontabili eh. Eh sì adesso come bisogna vestirsi, poi vabbè ci sono quelle fasi della primavera che, tieni ancora è una fase transitoria che si prepara per l'estate, no, quando diciamo oramai è scoppiata la stagione quindi sai com'è. La primavera è ancora da affrontare in qualche modo perché magari di giorno ti vesti in un modo, perché fa caldo, arriva la sera, ehm, adesso farà caldo, farà freddo? Sol mhmm, solitamente ti porti sempre un giubbotto perché somma la la temperatura poi serale, ehm, sicuramente non rispecchia quella del gior
<chuckles> Relativi ai vestiti e per relative ai vesti Eh. Ah-ah. Mh. Ah-ah. Eh vabbé, ma se se se nel se tu potessi far durare la primavera più a lungo quanti mesi la faresti durare?
Ma sicuramente per tutto il periodo dell'inverno guarda. <chuckles> Per me potrebbe esistere solo primavera estate. Io le proprio l'ab l'abolirei al massimo farei restare l'autunno guarda perché comunque l'autunno c'ha qualcosa pure di di romantico, no, ehm, anche un po' di ti fa, mhmm, pass uhm, venire un po' di nostalgia, la fine dell'estate, di un cambiamento pure, no.
<laughs> Ah, 6 e 6 faccia Ah. Mh. Le foglie che colorano di quei colori lì. Eh, qui l l'autunno lo lasciamo via, è l'inverno proprio quello da <chuckles>
L'inverno sì lo abolirei proprio dalla da ogni concezione ma proprio umana, proprio l'inverno. L'inverno <chuckles>
da togliere. <chuckles> A che serve, dice. <chuckles> A che serve? E c'è allora, ehm, un alimento, un un piatto, qualcosa che dice: "Ah, ehm, anche anche con ve vedo che è arrivata la primavera"?
<chuckles> Beh sì iniziano a a uscire i piselli freschi, le fave. Ehm, io per esempio ho ben impresso il uhm, per esempio la Pasquetta, no, la Pasqua, la Pasquetta che solitamente si tranne qua qualche anno che magari s uhm, si è anticipata perché non è mai diciamo fissa no, la data della Pasqua, ehm, però le prima uhm, le prime le le primavere di Pasqua, di Pasquetta, era un'occasione per sopra anche per noi ragazzi, ehm, se capitava la giornata bella, cioè di divertirsi alla grande, proprio in mezzo ai boschi, al mare, c'era chi azzardava di fare anche il primo bagno. Ehm, quindi i sapori per esempio che mi vengono in mente, ehm, e e erano proprio quello, di magari andare in un campo dove, eh, ehm, si co conosceva qualcuno che c'aveva piantate per esempio le fave, i pisellini, dapprima uscivano le fave, sì, sì, si portava magari del pane, ci si sedeva tipo picnic, si portava magari qualcos'altro da mangiare e poi insomma in compagnia di queste fave appena raccolte, insomma insieme a del pane, a de a del formaggio, qualcosa
Mh-mh. Sì. Ce Ecco, c'abbiamo mh. Ah-ah. Cer Mh. Sì? Ah. Ah. Ah-ah. Cer Eh sì poi la la primavera è proprio lo la stagione del picnic, no, pro pro pro sembra sembra fatto apposta.
Sì, sì. Sì, sì, sì godersi un po' insomma quello che è la natura, no. Poi ehm, ritornando a noi insomma poi capitano, iniziano le formiche fastidiose che magari devi cacciare da sopra la tovaglia o: "Attenzione che sta andando su sul piatto." Ehm, ehm, eh, o que eh.
E tu hai <laughs> Ah già. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Sul pane, togli le formiche dal pane dice: "Vi" <chuckles> Ho capito <chuckles> e c'è e e ehm, allora un uhm, che ne so, una canzone che ti che che ti fa pensare alla primavera? Ce l'hai?
<chuckles> Togli sì. <chuckles> Quello- quello sì. <chuckles> Beh "Maledetta primavera" sicuramente di <laughs> maledetta primavera ma, ehm, in quella maledetta primavera c'è la fine di un amore ma, maledetta primavera nel senso che, è è è cominciata, no, co la storia in primavera quindi sicuramente tante storie comin iniziano ad approcciarsi in primavera, sboccia anche l'amore per tanti, insomma, e a ecco perché lo considero un risveglio generale, no, ehm, a anche dell'amore. Co col freddo si sa un po' si si ci si ri rinchiude, no, in tutto. <chuckles> Magari con la primavera, insomma
Ah, <laughs> vabbè ma quello, il senso era diverso. <chuckles> <chuckles> Eh. Eh. Sì. Mh-mh. E Ce certo. Indubbiamen E ce l'hai c'è eh, e ce l'hai invece un un ricordo che, appunto, le legato sp insomma maga mhmm, l'età che vuoi però dici ch legato proprio alla primavera?
Ehm, u un ricordo mio personale legato alla primavera? Mh, uhm, uhm, boh, uhm, vabbè le gite, le le gite mi vengono in mente le gite per esempio, ehm
Sì, sì. Sì, sì. Se ce l'hai eh, se non ce l'hai nien <chuckles> Ah! Ah-ah.
una gita per esempio da ragazzo, ehm, ai laghi Alimini verso Otranto, ehm, dove praticamente
Sì. Sì.
persi nella natura tra bosco e mare. C'era praticamente un boschetto ehm, una pineta ecco, ehm, più che un bosco, una pineta da veniva definita così, ehm, vicino al mare quindi, una giornata primaverile ma bella cioè, proprio che sai, che le prime maniche corte, ehm, quindi il senso di libertà e che, ehm, giocando insomma rincorrendosi, insomma eh, mi ricordo che che finì per fare John Rambo perché ehm, <chuckles> n perché si trovò un tronco praticamente spezzato e io rincorrendo, preso dalla foga, insomma mi squartai tutto, maglia e braccio quindi <chuckles> tornai a casa tipo reduce da guerra con mia madre che diceva: "Ma insomma, il solito tu che non che torni a casa sempre in queste condizioni, no non ti smentisci mai." <chuckles> Sì.
Mh. Eh. Mh-mh. Come <chuckles> Che hai combinato? <chuckles> Oh mamm eh. <chuckles> <chuckles> Ad hai fatto il danno insomma. <chuckles> <chuckles> In qualche maniera. <chuckles> Va beh, senti, ehm, nien ti voglio, uhm, dire grazie per aver, ehm, <chuckles> condiviso questo ultimo ricordo innanzitutto e per tutto il resto dell'approfondimento che abbiamo fatto su questa stagione, che è sicuramente <chuckles> la preferita da da dalla maggior parte delle persone.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Sì. Va bene, io ti ringrazio per, insomma, avermi fatto queste domande, fa ehm, avermi fatto anche pensare è è, ehm, venuto abbastanza spontaneo insomma dalle risposte in maniera perché comunque ripeto è qualcosa che per me è fondamentale, insomma, l'inizio della primavera, insomma, è l'inizio di qualcosa ogni anno di nuovo, no, quindi grazie per le tue domande interessan
Mh.